Ờ, vậy thì nha, đôi khi á, thì như bạn nói là, ừm, đôi khi là mình gặp những giáo viên mà không phù hợp với bản thân mình á, mặc dù là thái độ mình rất là tích cực rồi. Vậy thì làm sao để mà có thể giữ được một cái thái độ tích cực đó khi mà xung quanh toàn là những thứ áp lực mình vậy bạn? Ví dụ như là trường hợp hồi nãy là giáo viên không phù hợp nè, hoặc là điểm số nè. Đôi khi là bạn muốn học môn đó vì kiến thức thôi nhưng mà, à, vì, ờm, cái kiểu học một đằng thi một nẻo chẳng hạn thì sẽ gây gây áp lực điểm số cho bạn á. Rồi lịch hay là lịch học thêm từ các môn khác, ví dụ ngoại ngữ chẳng hạn. Thì làm sao để bạn có thể giữ được một thái độ tích cực khi mà xung quanh toàn là những thứ áp lực vậy bạn?
Ừm. Ừm. Ờ, cái điểm số lại áp lực. <chuckles> Ừm. Ừm. Ờ, nói thiệt luôn là khi mà mình đóng tiền học á thì nó bắt buộc giữ cho mình mình nó bắt buộc mình phải giữ một cái thái độ học nó đàng hoàng nhất á. Ồ. Đúng luôn. Tại vì giáo viên trường mình hay ghẹo nhau, hay ghẹo sinh viên là "Mấy em nhìn ra ngoài đi, tiền học của mấy em là đang xây cái tòa tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo đó." Á, thì đó, cái ap
À. Vật chất quyết định ý thức ha. <chuckles> À. Ừm, một cái trường hợp quen thuộc á. <chuckles>
ừm, thì cái áp lực đó đó, cái áp lực mà thi lại rớt môn đó đó, nó lại làm nó, kiểu, nó sẽ củng cố lại cái thái độ học tập của mình á bạn. Ờ, còn cái việc mà học những cái mà học thêm ngoại ngữ đồ đi, thì bắt buộc ra trường là mình phải có nè. Ừm, mình hổng có, mình hổng nộp bằng sớm thì mình lại phải học tiếp cái chương trình tiếng Anh trong trường, mà mình học tiếp chương trình tiếng Anh trong trường là mình phải đóng tiền. <chuckles> Á. Mình là bị vật chất quyết định ý thức rồi, nên là thiệt luôn á.
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm, ừm. <chuckles>
Ừm.
À. Vậy là vậy là đa số là vật chất sẽ quyết định ý thức của mỗi sinh viên, đúng hông? A, vậy thì nha, ngoài vật chất ra thì bạn thử nghĩ xem đi, xem thử là, ừm, khi mà gọi là sao nhỉ? À, khi mà bạn học một cái, a, môn gì đó ví dụ kiến thức á, ngoài vật chất ra thì còn lượng kiến thức tiếp thu vào á, khi mà nó khó quá chẳng hạn, hoặc là nó nhiều quá, nó gây cho bạn một cái áp lực một cái áp lực, ừm, rất là lớn và gây cho một ng không phải là gây cho bạn mà gây cho một bạn sinh viên khác một áp lực nó lớn nha. Thì bây giờ dựa vào những cái, ờm, gọi là, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của bạn á, thì bạn có thể đưa ra một vài cái, a, à, một cái biện pháp, ừm, có thể nào đó cho cho bạn sinh viên này có thể thực hiện trong vòng 7 ngày, một vài ph một vài phương thức á, một vài biện pháp, một vài thói quen để họ có thể cảm nhận được cái sự khác biệt sau khi thực hiện biện pháp đó hông? Để họ có cảm thấy mình được được cái sự giảm bớt sự áp lực?
Hừm, ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Luẩn quẩn. Ừm. Ừm. Ừm.